Wah, betul, Kak, nah sekarang kan aku sudah tidak lagi di tahap, mmm, ini kan, Kak, apa, mengurus skripsiku kan, Kak, karena sudah selesai gitu kan. Nah, ad tuh kemudian aku melihat nih, berat badan aku tuh udah id nggak ideal, nah aku tuh pengen merubah itu Kak, dari merubah berat badan aku tadi sama juga kayak aku pengen punya banyak temen-temen lagi gitu, bersosialisasi lagi lah. Nah, aku yakin dengan bersosialisasi tadi mungkin stres aku juga berkurang, mmm, aku lebih mmm, apa, mood aku lebih bagus dalam harian aku. Nah, itu, Kak, yang pengen banget aku tuju sekarang.
Oke. Oke. Oke, ini sepertinya aku sudah tahu secara garis besar dan aku juga paham ya keinginan Kakak untuk bisa ber nambah temanlah kita bilang ya, dengan be ngikuti olahraga ini. Nah, sebelumnya nih Kak, aku ingin memastikan 1 hal lagi, apakah ada nih Kak, olahraga tertentu yang ingin Kakak tekuni saat ini atau ingin Kakak mulai dulu nih untuk olahraga pertama yang Kakak mulai lagi setelah 3 bulan berhenti?